जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। बाहर का खाना अगर हम खाएँगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे टाइमिंग भी ठीक नहीं रहते। यहाँ घर पे खाना जो है हमारी मम्मी जो भी हैं, अ, माताएँ जो हैं टाइम पे रखती हैं और टाइम पे खाते हैं हम लोग, टाइम पे सोते हैं। हर चीज़ का टाइमिंग होता है घर में। हम बाहर जाते हैं तो हमारा टाइमिंग कुछ नहीं हो रहता है। वो तो जभी भी आप जाओ तो आपको जो है खाना मिल जाता है तो हम बड़े आराम से जाते हैं और खाते हैं। तो यही सब का डिसिप्लिन भी थोड़ा बिगड़ जाता है। और देखिए हमारी और भी मैं ये एक भी कहना चाहूँगी कि हमारे नानी-दादी लोग के हाथ का खाना जो है हम अभी भी नहीं भूले हैं। इतना वो लोग टेस्टी बनाते हैं और अ, इतना अच्छा स्वादिष्ट जो बनाते हैं। भले आप मार्केट का खाना में कितना भी स्वाद हो लेकिन जो माँ हमारी माँओं के हाथ में जो स्वाद है और जो स्वाद हमारी नानी-दादी के हाथ में है, वो स्वाद तो हमें बाहर नहीं मिल सकता है। हम जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी हम अच्छे से अच्छा महँगा से महँगा जो है होटल चले जाएँ लेकिन वो स्वाद हम नहीं पा सकते हैं जो हमारे नानी-दादी के हाथ में है और जो हमारी माताएँ बनाती हैं घर में, बहनें बनाती हैं। वो अलग ही स्वाद है, अलग ही प्यार डाल के वो लोग बनाती हैं। वो प्यार हमें बाहर के खाने में बिल्कुल ही हमें नसीब नहीं होता है। इसीलिए अ, काफ़ी लोग बोलते हैं अरे तुम तो नसीब वाले हो, तुम तो घर का खाना खाते हो। हमें नसीब नहीं होता घर का खाना, हम बाहर खाते हैं। जी।
जी। हूँ, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। सही कह रहे हैं। हुँ। <chuckles> सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सही कह रहे हैं। <chuckles> सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और ये होता भी है देखिए ये, ये होता है। ये सही मायने में होता है और लोगों को एहसास नहीं होता। परंतु घर के खाने का भी स्वाद अच्छा होता है और साधारण खाना होता है। साधारण खाना होता है तो साधारण-सा स्वाद भी रहता है और बाहर जाएँगे आपको मिर्च-मसाले तो बहुत मिलेंगे परंतु वो ऐसा खाना होता है, जो रोज़ाना आपके शरीर के लिए सही नहीं रहता है। और आजकल तो बाहर के खाने में एक तो नई चीज़ भी डाली जा रही है। अब बहुत प्रचलित है आजकल इसमें अख अखबारों वगैरह में आ रहा है अजीनोमोटो। अभी जो अजीनोमोटो है ये आपका स्वाद बढ़ा देता है खाने में और आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा खाएँ, आपका खपात भी बढ़ा देता है। तो आप ज़्यादा खाते हैं। हाँ, आप ज़्यादा खाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। बल्कि जब्कि वैसा होता नहीं है वो तो उसके डालने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो आप सोचिए कि ये बाहर आ गया तो क्या हमें पता है परंतु ऐसी क्या-क्या चीज़ें कितने अ, समय से चल रही होगी, कितनी सारी चीज़ें डल रही होगी। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है हमारे शरीर के लिए उतनी अच्छी नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता अधिकतर बातों का। आपको क्या लगता है?
जी। बहुत अच्छा होता है। जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ। जी। जी, जी। जी, जी। आपने सही कहा। टेस्टी है, जी। जी, जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी।

जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। आजकल जैसे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गया है पिज्जा, बर्गर ये सब जो बच्चे तो और भी खास से पसंद करते हैं मैगी ये सब। लेकिन इनमें जो डलता है ना बाहर मार्केट में ये ये भी चीज़ें अगर आप घर में बनाकर थोड़ा हल्के तरीक़े से अपनी सब्जियाँ डालकर और बना खाओगे तो उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बाहर का खाना आप जब खाते हो ये सारी चीज़ें तो इसमें जैसे अजीनोमोटो ही है और भी ज कुछ मिलाते हैं उसमें सोडा-ओडा मिला देते हैं। इससे जो है हमारा पेट फूल जाता है और गैस एसिडिटी होने का चांसेस बढ़ जाती है। और, आप देख सकते हो कि ज़्यादातर आजकल जंक फूड खाना बच्चे पसंद करते हैं तो अ, इससे क्या है बच्चों में ओबेसिटी आ जा रही है। बच्चे जो हैं मोटे हो जा रहे हैं, छोटी-सी उम्र में मोटापा कस का शिकार हो रहे हैं। मोटापा के कारण फिर थोड़े बड़े होने के बाद में जो है सुगर आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बाहर के खाने से थोड़ा-सा ये सब होता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही आप बाहर का खाना बंद कर दें। बिल्कुल खा सकते हो आप ऐसी बात नहीं है। जी।
हुँ। सही कह रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। हुँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही पूर्ण रूप से रोक देना चाहिए। कभी-कभार खाना चाहिए और देख के भी खाना चाहिए कि आप कहाँ खा रहे हैं।
जी, जी। बिल्कुल, कभी-कभार आप उसका लुत्फ उठा सकते हो। जी।
हाँ, और आपको देख के भी खाना चाहिए कि कहाँ खा रहे हैं आप। अ, ये भी ज़रूरी है कि आप कहाँ खा रहे हैं देखें। इसके अलावा आजकल तो फूड-वूड कलर भी डाले जाते हैं, वो भी मुझे सही नहीं लगता। आपने देखा है फूड कलर डलते?
जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, आपने सही कहा। जी, जी।
उम, जी, जी। आपने देखा है फूड-वूड कलर डलते?
बिल्कुल फूड कलर्स में भी देखिए नेचुरल होता है, केमिकल वाले भी होते हैं। अब हमें पता नहीं रहता कि बाहर वाले नेचुरल वाले डाल रहे हैं कि केमिकल वाला डाल रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा हाँ हार्ड हो जाता है। ये सारी बातें तो अपनी होती रहेंगी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपसे बात करके जो है बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे विषय पे हमने चर्चा की, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभमय हो।
जी, जी, जी। उ देखिए ये हुँ।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
जी। जी। ज़रूर। जी।